Jadi yang satu ini jadi pemimpin untuk 4 orang yang pemula itu tadi ya. Dan berhasil lima-limanya naik e sampai puncak.
Bener banget, Kak, iya, mhm. Bener banget.
Nah, terus heeh, gimana?
Jadi Jadi, eee, dia tuh selain ngajakin, dia juga tanggung jawab Kak. Kan dia sadar kan, dia sadar kalau kita semua ini, eee, sangat-sangat pemula dan bisa bilang nol nol pengetahuan lah tentang naik gunung gitu, jadi dia juga mhm, dia ngasih tahu apa aja yang perlu dibawa, apa aja yang perlu disiapkan gitu, dan di dan ngasih tahu juga di sana gak gak boleh ngelakuin ini, di sana harus seperti ini. Jadi bener-bener dia tuh gak cuma asal ngajak doang, tapi di sana membimbing juga gitu.
Hmm. Iya. Heeh, nggak ada pengalaman sama sekali. Mhm. Oh. Kalo sebentar, kalau boleh tahu apa sih larangannya kalo pas naik ke atas itu?
Jadi, eee, ini ini salah satu nggak tahu ini mitos apa gimana ya, cuma mungkin, eee, kalau aku mer berpikir secara nalar mungkin ini, eee, apa namanya, sugesti ya, Kak. Jadi aku di situ dikasih tahu kalau yang namanya naik gunung, nggak boleh yang namanya ngomong capek, itu nggak boleh, gitu. Itu sesimpel itu tuh nggak boleh. Soalnya kalau temenku bilang takutnya kalau kita ngomong capek yang lain jadi jadi ikut-ikutan, jadi kayak nular gitu, gitu. Jadi kalau emang mau istirahat, bilang aja, eee, "Break dulu ya," gitu. Jangan ngomong, "Aduh capek, mau mau istirahat dulu," gitu, gak boleh kayak gitu. Itu itu hal salah satu hal yang menurutku simpel, tapi ya masuk akal juga sih gitu. Terus
Mhm. Mmm. Oh, oke. Ikut nular capek, oke. Oh, oke. Mmm, mmm. Tapi itu semua akhirnya, eee, te apa namanya, bisa, eee, lolos, maksudnya nggak ada yang ngomong capek gitu? Oke.
Gak ada gak ada. Bener-bener mereka semua bisa menjaga itu semua gitu. Jadi sampai puncak pun gak ada yang satu pun yang ngomong capek gitu. Kalau mau istirahat ya bilangnya break. Ya walaupun break-nya berkali-kali ya, tapi paling gak mereka gak ngomong capek, gitu. Itu.
Mmm, mhm. <chuckles> Oke, mhm. Nah, pas ada di atas tuh ya, tadi kan cerita sempat, eee, takjub gitu ya melihat awan gitu kan yang, eee, luar biasa kayak hamparan kapas gitu. Nah, terus apa lagi tuh yang kamu lihat, atau kamu dengar, atau kamu rasakan gitu ketika ada di puncak?
Mhm. Mhm. Mhm.